Betul betul cuman aku balik lagi ya, meskipun aku capek Mbak, aku nggak enggak pernah sih untuk capek juga untuk ngasih tau ke orang-orang, "Tetap buang sampah ya." aku harus aku tetep sih sebagai meskipun a meskipun aku cuman dikit orang ya, kayak s cuman 1 2 orang gitu gitu, aku tetap sih berusaha untuk ngasih tau ke orang-orang kayak, "Ayo buang sampah di tempatnya ayo jangan kayak gitu," karena aku yakin banget setiap iya, karena aku yakin banget setiap kebiasaan kita lakukan secara rutin itu pasti ada efeknya sih, ada dampaknya gitu. Nah aku mau dampaknya berhasil gitu, jadi aku gak akan pupus dan akan terus komitmen, tong sampah itu sendiri, iya benar.
Mhm mhm, iya. <chuckles> Iya, nggak boleh dong, heeh, heeh, heeh. Iya, heeh, mhm. Heeh. Iya bener banget, eee, terutama yang terdekat sama kita kan, mhm. Heeh. Heeh. Iya iya. Betul banget. Iya iya, itu itu penting itu Kak, jadi kalau misalnya, eee, ada, eee, bebe banyak orang seperti Kakak kan udah lumayan tuh ya kan? Jadi ada saling menginformasikan. <chuckles> Oke, sip sip terima kasih ya waktunya, yo pagi.
Iya benar, ih menarik banget nih pembahasan kita Mbak, makasih ya informasi dan insightnya, malam.